Entiendo. Oye, ¿y también siempre te pasa con las películas, música, libros o literal en todas las actividades?
Mm, no, no me pasa así como en todo lo que hago, pero s y tampoco es como que me pase siempre, tampoco es como que todo el tiempo esté así, pero hay veces que que sí es molesto porque, pues, quiero ver una película, quiero leer algo, así como concentrarme y, este, ¿y sabes qué es lo peor?, que que yo anteriormente sí lo podía hacer, o sea, como me podía ver una película tranquilo, sentarme, tomarme algo, verla tranquilo ahí, me disfrutaba toda la película, y ahora siento que incluso he visto películas m muy buenas, porque trato de ser un poco selectivo con lo que veo, entonces, realmente no es la calidad de la película, porque siempre son películas que que sé que que me van a gustar.
Entiendo.
Pero vuelvo a caer en lo mismo de la de la distracción y y bueno, eso me pasa.